D'accord. Donc, heu, donc toi, tu as toujours eu, heu, tu as toujours eu des expériences positives plutôt, heu, quand quand tu demandais son chemin ou quand tu allais discuter avec des gens. Est-ce que ou alors est-ce que tu as déjà eu des, par exemple, je sais pas, des sita s des situations où on te rejetait ou quoi que ce soit?
Hem, alors dans d'autres pays, non, je sais que ça s'est toujours bien passé. Au Japon je crois, ouais, qu'effectivement, j'ai une anecdote, heu, où j'avais demandé un chemin, c'était un vieux monsieur, heu et puis après, bon, heu, j'avais appris, heu, que, heu, ils sont pas très, heu, accueillants non plus forcément envers les étrangers. Dirais qu'il m'avait envoyé clairement, heu, balader. J'avais beau lui demander, heu, comme je voulais, aussi poliment que je voulais, avec un plutôt bon niveau de japonais, mais lui, heu, clairement il m'a il m'a dit: «Débrouille-toi», heu, il voulait rien et après oui, c'était un peu hi histoire de, mmh, de nationalisme, racisme limite, donc, heu, voilà, c'était, heu, j'allais pas forcer non plus. Mais oui, et comme quoi ça peut arriver.
OK. OK. Ah. Ouais. Ah oui, OK. Bah oui, c'était c'est une personne un peu âgée, donc c'est, peut-être, heu, pas aussi pas les mêmes générations, pas les mêmes, heu, enfin, mmh.
Ouais, exact et on m'avait dit au final que, pour les personnes âgées notamment, pour certaines, heu, les très âgées, bah c'est par rapport aux histoires de, heu heu, Hiroshima Nagasaki, voilà. Ouais, voilà.
Ouais. Oui, pendant la guerre, ouais. Ouais. Ouais, OK, il y a encore des traumatismes, heu, envers notamment, peut-être, les Européens, les Américains et cetera. C'est ça?
Ouais, ouais. Bah, ouais, au final, heu, quand, heu, plus envers les américains ouais, après j'ai pas eu la chance de lui dire que j'étais européen. Mais, heu, c'était.
Oui. Oui, oui, mais, peut-être, tu es une personne blanche, un homme blanc, heu, du coup, ouais.
C'est ça, ouais, effectivement et je j'en discutais avec une voisine qui m'a dit: «Bah ouais, heu, D dès qu'on sait que», heu, bah, quand je lui ai dit: «De France et d'Allemagne». Comme je suis franco-allemand, bah là c'était tout à fait autre chose, heu et c'est effectivement certains américains et puis voilà, ils ont aussi des comportements, heu heu, un peu hautains, donc ils ont une mauvaise réputation.
Ouais. <chuckles> Oui, un peu, heu, ouais. C'est c'est vrai, ouais et c'est vrai qu'il faut penser, c'est ça, heu, aux aux traumas, heu heu, des des populations. Enfin, ça ça en se dit long au final sur l'histoire aussi, tu vois? Heu, l juste le fait, heu, d'avoir des interactions aussi simples que ça, en fait, heu, tu peux, heu, ça peut ça peut ouais.
Oui. Bien sûr. Pour ça, il faut vraiment pas hésiter et heu et puis vraiment, heu, bah là, heu, comme j'ai eu dans dans cette situation-là, mais après ça peut être dans plein de pays, hein, les pays de l'Est, heu heu, justement aux États-Unis ou certains pays d'Afrique, heu, bah on peut être confronté à ce genre de situation, où personne ne veut nous aider. Donc, heu, bah il faut quand même, si on connaît pas parfaitement ou si on connaît pas bien la langue, bah, peut-être connaître des mots clés, heu, bah, par exemple, heu, ouais, heu, tout droit, heu, à droite, heu, ensuite vous irez à gauche, heu, des ouais, des genres de petits mots techniques qui puissent aider.
Mmh mh. Mmh. Mouais. Mmh. Ouais. OK d'accord, donc c'est toi, c'est quelque chose que tu fais quand même, heu, peut-être, avant d'aller dans un voyage, heu, dans un pays ou quoi que ce soit. Tu essayes d'un un petit peu de te renseigner et de connaître quelques mots-clés, justement?